É lógico se ela eh, se você, né, pensar nisso tudo, imagina, é uma amizade de muitos anos e, né, e é tão difícil, né, conseguir uma pessoa, eh, legal, ter uma pessoa na nossas vidas assim, né, principalmente hoje em dia, né, que a gente possa contar e e falar: "A essa, eh, minha amiga essa né, dá para eu para eu ligar e e conversar," então, se você, né, tiver essa, eh, como que eu posso falar? Você tiver essa, sabe, vontade realmente mesmo no seu coração, vê e liga e fala: "Olha me desculpa, né, eu, realmente, naquele momento, né, eu estava muito muito mesmo ocupada e você me conhece sabe do jeito que eu sou, jamais né, não não foi de propósito nunca na minha vida faria isso, enfim, e vamos ficar, né, de boa vamos voltar a conversar não tem nada a ver isso e né"
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, uhum. Uhum. Uhum, uhum. É não, é verdade, você tá certa.
Eu acho in é, é uma forma, né, de de você, eh, de você saber o que está acontecendo também, o que que aconteceu, né, que ponto ela, também, né, ela vai talvez ela se sinta, eh, com a sua ligação ela fique mais, né, fragilizada ali no momento, fala: "Olha, realmente, né, eu fiquei" enfim, e e vai dar super certo. Eu acho que a confi
Aham. Uhum, uhum. Sim, é, eu vou fazer isso, eu vou seguir teu conselho. <chuckles>
É, conversar é sempre, né, é sempre bacana, é sempre legal a gente chega, sempre, né, ouve os dois lados e e entende se entende. A
Aham. É, é verdade, com certeza. Nossa, olha, muito obrigada, foi muito bom conversar com você, porque é algo, realmente, que que estava aqui me tirando um pouco do sério essa situação, sabe, e eu sinto que eu vou conseguir agora ter uma conversa com ela para resolver isso tudo. Muito obrigada mesmo.
Uhum, sim. Ah, que bom, obrigada, fico feliz de poder ajudar. Até à próxima, até mais. Tchau.
Até, tchau, tchau.